Bener. Eee, atau bahkan sekedar ini kayak, cuman share-share info aja gitu. Jadi kayaknya ramainya sih menurutku kalo, eee, di aku gitu ya grup chat yang rame tuh akhirnya jadi sekedar share informasi aja gitu, malah komunikasi yang betul-betul, eee, apa yang, eee, yang bermanfaat gitu heeh, itu dikit aku liat. Cuman problem-nya lagi adalah nih, mmm, soal grup chat ya. Itu ke apa ya, ketidakenakan kayaknya sih untuk left grup aku ya. Makannya, <chuckles> apa, eee, susah tuh kayaknya perlu, mmm, perlu waktu lah kalaupun aku mau, eee eee, apa mau keluar lah dari grup gitu. Karena ya itu, mungkin ya, enggak enak sama anggota yang lain, nanti disangka kayak gimana itu kayaknya problem-ku deh, kenapa akhirnya <sucks teeth> grup chat itu jadi banyak banget dan bikin sumpek gitu. Nah
Mmm. Interaktif ya. Mmm. Mmm. Oh, iya iya. Jadi, mungkin karena sudah ada banyak grup chat gitu kan dan itu juga mungkin mereka hanya memberikan informasi tapi kayak tidak ada apa ya, kayak enggak ada komunikasi yang terlalu interaktif antar orang gitu sehingga mungkin, Kakak juga kadang agak ini ya, bingung ya kalau punya grup chat ini buat apa gitu kan ya.
Mmm, serba bingung nih dipertahanin tapi, eee, tapi kadang aku juga kayak khawatir gitu sih, kalau misalnya left grup tuh karena masih ada informasi yang kayaknya bermanfaat, aku tuh kayak takut ketinggalan informasi juga gitu. Jadi, kayaknya ada deh perasaan kayak gitu juga, makannya akhirnya, eee, di apa, dibiarkan dibiarkan dibiarkan tiba-tiba tuh udah banyak banget grup chat-ku gitu. Itu heeh ternyata jadi masalah baru sih yang aku rasain kayak gitu tuh.
Iya. Penting, gitu ya. Iya ketinggalan. <chuckles> Iya. Ini berarti ngomongin tentang grup chat yang kayak di WhatsApp atau kaya semacam aplikasi Telegram atau apa nih, Kak?
Iya kalau yang aku ya, yang aktif banget WhatsApp ya, aku ada Telegram cuman itu juga banyak grupnya cuman jarang banget <laughs> buka. Cuman jarang, eee, emang jarang dibuka makannya mungkin enggak terlalu ngerasa terganggu kali ya atau ngerasa sumpek gitu. Aku mikir kayaknya kalau misalnya, eee, karena aku enggak terlalu ngandelin Telegram nih. Eee, jadi kalaupun aku hapus gitu, aplikasinya itu masih oke gitu, tapi kalau WhatsApp kayaknya enggak mungkin gitu sampai hapus aplikasinya karena banyak <sucks teeth> itu tuh jadi banyak channel utama gitu ya aku komunikasi soal kerjaan dan lain-lain gitu. Nah, eee heeh, WA sih yang kayaknya tuh <clicks tongue> bikin kadang-kadang dilema gitu ya, <laughs> soal grup chat ini.
WhatsApp. Oh, banyak juga. <chuckles> Oh. Mhm. Mhm. Oh iya. Iya karena kan mungkin kalau WA itu kan lebih personal kan, kayak mungkin ngomongin tentang, eee, ngobrol tentang, eee ngobrol bareng keluarga gitu kan ya atau kayak temen-temen deket, itu kan pasti lewat WA kan ya. Dan jadi akhirnya apakah, Kakak pernah mencoba untuk merapikan grup chat, grup chat-nya itu, atau kayak ya udah dibiarin aja gitu? <chuckles>
Bener.